बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मैं भी पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ और कहते हैं ना मतलब अ, एक हर व्यक्ति के जीवन में ना एक अ, ऐसा मित्र तो ज़रूर होता है शायद कोई ना कोई अ, जो ना हमें काफ़ी सहारा दे सके। और अक्सर ये होता है कि जब हम जैसे कोई अ, परेशानी में होते हैं तो फिर हम जो है अक्सर अपने जो ख़ास जो मित्र होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे सलाह परामर्श लेने के लिए थोड़ी बातचीत करने के लिए और इससे कहते हैं ना मन का बोझ भी बड़ा हल्का हो जाता है और अगर सामने वाला जो अ, व्यक्ति है जो हमारा मि दोस्त है वो अगर अ, मतलब काफ़ी हमारी बात को समझता हो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, तो इससे कहते हैं ना कि कोई कोई परेशानी हो तो उसका भी जो है बड़ी जल्दी जो है सब अ, समाधान जो है निकल जाता है। तो मेरा तो मानना है कि कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त जो हैं बिल्कुल होने चाहिए और देखिए अगर कोई आपका जो है सिर्फ़ अ, कहते हैं ना खुशी के टाइम पे आपके साथ है, अब जैसी कोई आपकी अ, परेशानी आती है या फिर कोई ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो वो जो है आपका साथ छोड़ देता है। तो फिर शायद हम कह सकतें हैं कि मतलब जो है वो सही मायनों में ना एक अच्छा मित्र नहीं हो सकता। तो वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?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
उम जी, बिल्कुल अ, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ आपकी बात से कि एक अच्छा मित्र वो है जो कि दोनों बु बुरे और अच्छे समय पर हमारा साथ दे और कहीं न कहीं हमें अच्छे अ, दिशा में अ, गाइड कर सके जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ताकि हम भटके ना और मुझे लगता है कि सच्चाई बहुत ज़्यादा क़ीमती चीज़ होती है और मुझे जब अ, अपने मित्रों में अ, या फिर लोगों में एक सच्चाई देखने को मिलती है तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा क़ीमती चीज़ होती है। मुझे पता है कि अगर कोई मेरे साथ सच्चाई रख रहा है हमेशा तो वो काफ़ी अच्छा इंसान है और एक साफ दिल का इंसान है, कहीं न कहीं अ, दोस्ती में मैं बहुत ज़्यादा मूल्य सच्चाई को देती हूँ। सच्चाई सिर्फ अ, आपके रिश्ते में नहीं लेकिन उनके लिए भी क्या वो अपने आप से सच-सच रहते हैं या नहीं? क्या वो अपने परिवार से सच रहते हैं या नहीं? या क्या वो समाज से सच रहते हैं या नहीं? तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और क़ीमती चीज़ है सच्चाई दोस्ती में। आप क्या सोचते हैं?
जी, जी। बिल्कुल। हुँ। जी, जी। हुँ। जी, जी, जी। जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, मैं भी मानता हूँ कि अ, दोस्ती में एक ईमानदारी तो होनी चाहिए, कोई भी ऐसा कहते हैं ना कि क्योंकि देखिए दोस्त के साथ तो हम हर बात जो है साझा करते हैं। अ, बहुत बारी ऐसी भी बात जो शायद हम कहते हैं ना किसी और के साथ इतने कम्फर्टेबल ना हो, लेकिन दोस्त के साथ तो मतलब शायद हर कोई जो है, हर प्रकार की बातें करता होगा। तो और कहते हैं ना कि मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति जो है हमारा जो दोस्त है वो अ, मतलब ऐसे कोई अ, धोखाधड़ी का कोई भाव नहीं रखता और हम बिल्कुल ईमानदार हैं तो वो जो हमारे बीच में जो रिश्ते होते हैं, वो और भी ज़्यादा मज़बूत होते हैं और ऐसे में कहते हैं ना कि ऐसे अ, दोस्तों पे जो है बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, जो बिल्कुल ईमानदार हो और कहते हैं ना कि जिसका हमें पता हो कि वो जो है किसी भी अ, मतलब अ, मुश्किल परिस्थिति में हमारी मजबूरी नहीं उठाएगा। अ, मुझे भी लगता है कि बिल्कुल जो जो ईमानदारी का जो गुण है ना, वो दोस्ती में जो है कहीं न कहीं अ, होना चाहिए बिल्कुल, सही बात है।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
हुँ। जी। जी।

जी, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब आ हमारे अंदर या हमारे दोस्तों के साथ एक ये ईमानदारी वाला चीज़ होती है, एक सच्चाई होती है जब हमारे रिश्ते में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस दोस्त के साथ अ, रोज़ बात करें। अ, मुझे तो लगता है कि ऐसी दोस्तियों में अ, जो अच्छी और सच्ची दोस्ती होती है जिसे कहते हैं कि बहुत कम भी बात हो, चाहे आप महीने 2 महीने में ही मिलें, चाहे आप 2 साल साल में ही मिलें। लेकिन कहीं न कहीं जब वो सच्चाई होती है आपके रिश्ते में तो वो एक लंबा रिश्ता होता है और आप देख सकते हैं कि चाहे बुरा वक़्त भी हो, वो इंसान आपके लिए खड़ा रहेगा और आपको पीछे नहीं हटेगा। तो आपको क्या लगता है?
हुँ। जी। सही बात है। हुँ। सही बात है। जी, जी। बिल्कुल।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
जी। जी।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 जी। जी, जी, जी।